Então, isso depende muito do meu mood, de como que eu tô, né, qual é o momento, geralmente, sexta-feira eu vou, tomo banho com música, e é para dormir mesmo, não é para sair não. <laughs>
Uhum. Entendo. Boa. Uhum. Não, eu entendo, mas não precisa não, música é para todos os momentos mesmo. <laughs>
Exato. É quando, tipo, quando o meu corpo pede, eu coloco uma música, mas geralmente é isso, eu tomo o meu banho, aí eu passo meus óleos no corpo, passo meus cremes, passo perfume até para dormir. <laughs>
Uhum. Boa. Ah, tá certo, tá certo, tem que ter o o autocuidado, né, se a gente não fizer isso, eh, que, por exemplo, se você não fizer isso por ti, quem é que vai fazer, né? Então, tem que ser uma é é muito bacana. E, nesse ritual, eh, ou antes ou após o banho, você também tem algum momento que você gosta de de ver as notícias do dia, ou então alguma mensagem que você pode não não ter visto durante o decorrer, né, da da rotina?
Mas eu É, exato. Exatamente. Uhum. Sim. Uhum. Olha, raramente eu vou procurar por noticiários, porque as notícias são as mesmas, ultimamente. Não sei se você reparou, eles vão arrastando aquela notícia de 2 semanas atrás até ter uma nova similar, né, então tipo
Uhum. Ah, <clicks tongue> entendo. Exato. Uhum. A a a <laughs>
Fala!
Não, então, qual qual vai ser o o a próxima tra tragédia ou drama da vez, né, porque umas notícias muito sensacionalistas, às vezes.
Exato. Eu tipo É, eu agora, que é a última notícia, né, super grave que teve no Brasil, foi no Rio de Janeiro que começaram a fazer a faxina, né, então essa notícia tá, até hoje, ali, “Ah, que teve essa faxina, ah, que não é faxina, é chacina, aí,". Ai!
Uhum. Uhum. Nossa, foi tenso. Uhum. Exato, nossa.
Então, eu vejo uma vez e basta.

Então, a minhas as playlist que eu tenho, né, elas são organizadas, tipo, hã, por art artista, então, vem o nome dos artistas, e no Spotify, tem uma coisa que eu acho super legal, que muitas vezes eles não é como se fosse uma playlist, é como se fosse o rádio, e esse rádio, meio que ele põe as música desse artista e de outro artistas que têm o mesmo gênero de música, tudo junto.
Uhum. Hum. Hum. Sim. Uhum. Ah, que legal. É, tipo, como um sugestão mesmo pra hum, que legal, é muito bacana. Bom b é bom para conhecer. Sim, sim.
É, isso. É, é super bacana, mas super dificulta a minha vida, né, porque é mais uma coisa que eu adiciono e eu não gostei. <laughs>
<laughs> Pois é, mas faz parte, são o o ônus e os o bônus de ser eclética. <laughs>
Exatamente, então, muitas vezes quando eu tô com vontade de ouvir uma musiquinha, quando eu estou tomando banho, é mais fácil, porque quando eu estou tomando banho, eu gosto de um soul, sabe, uma musiquinha mais
Hum. Uhum. Ah, entendo.
"negona", mais relax, sabe. Então essa seria a vibe. Quando eu estou limpando casa, eu coloco uma salsa. <chuckles>
Que maravilha. <laughs> É ótimo. Que legal. Uhum. Entendo. Boa. É ótimo. É, exatamente, as músicas, elas têm isso mesmo, ca ca é, o seu espaço e o momento, né. A gente vai encaixando na vida e, eh, é é elas e e dá tudo certo, é bem bacana.
Sim. Exato, exato. Cada uma tem o seu sistema, né, traz emoções diferente, então elas se encaixam, uma se encaixa bem de noite, a outra se encaixa bem na academia, e assim vamos.
E Uhum. Sim. Sim, total. Exato, e em relação eh, continuando, né, essa questão do do dos hábitos, eh, tem mais algum outro hábito marcante que você costuma fazer antes de dormir?
Uhum. Ai super, eu toda noite, depois de um banho, dos creminhos, olhos, <chuckles> aí começa o skincare, né, o facial.
Uhum. Ah.
E eu sou fixada nos skincare coreano e é finalmente, eu achei uma linha que não me esbranquece, sabe. Porque eles têm muito isso, você coloca o skincare coreano, aí você fica com aquela pele de vidro, <chuckles> de plástico, porcelana, porém você fica mais clara, isso sempre me irritou um pouquinho, né, porque eu sou morena, eu gosto de ser morena, eu já perco a minha cor durante o inverno, <chuckles> então colocar o creme
Maravilha. Uhum. Entendo. Uhum. Porcelana. <laughs> Entendo. Uhum. É, não, nu nu evitar, né, isso, e e dizem, realmente, que os produtos coreanos são perfeitos nesse sentido, né, de de hidratar a pele. Que legal, que bacana
É. São maravilhosos. Eles são maravilhosos.

Sim, exatamente. E e você está certa, porque eu acredito que todos esses cuidados, né, que você tem a a autocuidados, devem fazer toda a diferença para quando você acorda, sabe. Tipo, nossa, acordar muito melhor depois de de de uma um uma noite bem bem dormida, bem de bem cuidada, antes de dormir também, né.
Uhum. Sim. Exato. Exatamente. E até mesmo quando eu durmo mal, né, a super diferença dos produtos coreanos tá ali.
Hum. Exato, é, independente exatamente. Isso é muito bacana.
Eu não acordo com olheira, isso é ótimo.
Uhum. <laughs> Pois é.
Eu acordo sabe você já acorda até mais energizada, porque quando você acorda com aquela cara, né, olhos profundo, olheira, aí você olha e fala: "Nossa eu tô um caco, estou me sentindo péssima", já destrói o seu dia. Eu acordo tirando aquela película da máscara da cara, <laughs> aí eu falo: "Nossa, eu sou maravilhosa".
Hã. Exato e tipo <laughs> Pois é. Boa, olha, eu imaginei aqui a cena, de você tirando o pepino, assim, do rosto, sabe aquelas cenas de filme? Você a tirando o pepino aqui, a touca do cabelo. <laughs>
<laughs> É, é isso. Não, a touca eu não consigo, a minha filha dorme de touca, porque ela tem o cabelo muito longo e cacheado, né, eu já não consigo dormir com touca, me incomoda. Mas eu durmo com uma coisa que vai te remeti ao ao pepino, né, que é aquela mascarazinha de colocar embaixo dos olhos, sabe?
Aham, entendo. Hum, entendo. Hum. Aham. Ah, eu sei, eu tô ligado. Boa.
A minha é verde. Então ela parece mesmo de pepino, e aí quando eu vou dormir, que eu terminei de fazer completamente o skincare, eu coloco ela e vou dormir maravilhosa para o meu marido, né, <chuckles> que se ele acorda de madrugada eu vê aquele troço verde na cara, mas tudo bem.
Uhum. <laughs> Tá certo isso? Tá. Não tem problema, oxe, é é um autocuidado pra pra no momento que você tá tá sem e e e essa máscara, né, com a pele diva, radiante para o dia seguinte. Não, faz toda a diferença.
Uhum. Exato, sem ter aquele problema. Eu sempre digo isso para minhas amigas, né, eu invisto talvez uns 200€ por ano de produto de skincare, né, porque eu uso todo santo dia. Porém, são 200€ que eu não vou gastar a cada 3 meses de botox. <laughs>
Uhum. Entendo. Uhum. Exatamente. E se fosse uma outra situação, por exemplo, você estivesse no Brasil, e fosse utilizar esses mesmos produtos, como o acesso é mais difícil e são mais caros, mesmo com a conversão, ia ser muito mais caro, então tem que aproveitar mesmo, né, eh, todas as oportunidades.
Uhum. Nossa, exato.